بُص هو أنا غالبًا باحِسّ إن أنا منتابني إحساس الخوف، من رد فعل أي حد حواليّا لمّا أقول رأيي، ما أعرفش ليه الإحساس ده دايمًا مسيطر عليّا، بس المواقف الأكتر اللي حاضرني دلوقتي، وأنا حبيت إن أنا النهارده أتكلِّم معاك فيه هو أصحابي اللي معايا في الشُّغل، آآ في في حاجتين 2 أنا باحِسّ إن أنا بابقى محتاجة أ أقول رأيي فيهم، والحاجتين دول أنا باتجنب تمامًا إن أنا أقول رأيي فيهم، أول حاجة آآ بُص إحنا عندنا في الشُّغل لينا معاد المفروض نكون في الشُّغل موجودين الساعة 09:00 بالضبط، وعن أنا في الشُّغل بتاعي ده إحنا في دولة أوروبية في جنسيات كتير مختلفة.
امم. فاههمِك. امم.
آآ إحنا ت يعني 3، 4 مصريين موجودين إيه في المكان دوّة، ومعانا بر في سوريين وفي أردنيين برضه، بنعمل إيه بيعملوا إيه بقى في الشُّغل؟ آآ بدل ما ييجوا الساعة 09:00 آآ بييجوا مثلًا 09:30 10:00 وبيخلّوا صحابهم التانيين يفتحوا الLab بتاعهم ويسجلوا الحضور يدخلوا Online لإن تسجيل الحضور بفتح الLab اللي موجود على المكتب بتاعك، وتسجيلك إنك دخلت، ويفتحوه لحد ما صحابهم ييجوا، وأنا بصراحة باشوف إن الحركة دي لا تمس لينا يعني يعني بتشوه سُمعتنا في وسط الشركة، وبتخلّينا شكلنا وِحِش أوي قدَّام الجنسيات التانية اللي موجودة، و يعني أنا باحِسّ إن هي حاجة مش كويسة خالص، ودايمًا بابقى نفسي أقول لهم يعني يا جماعة ما ينفعش كده. آآ يعني المفروض إن إن إحنا نكون قدوة ونكون مثل كويس لبلدنا، أو آآ يعني ل لجنسيتنا. بس طبعًا بابقى خايفة من رد فعلهم، وممكن حد يقول لي، ما لكيش دعوة، لو أنتِ مش عاجبِك كده ما تعمليهوش. وممكن كمان خايفة لا يفكروا إن أنا ممكن أفتن عليهم، ف باخاف إن أنا أقول لهم بصراحة.
آه. امم. مفهوم آه. أكيد طبعًا. امم، فاهمِك. امم. فاهمِك طبعًا. طب قولي لي كده، هو أنتِ إيه علاقتِك بيهم قوية بتخرجوا برَّا الشُّغل، والّا هو حِضَر آآ الشُّغل فقط لا غير والّا يعني علاقتِك بيهم عاملة إيه بالضبط؟
بُص آآ أنا أعُتبر الجديدة فيهم، يعني آآ في علاقة كويسة ما بيننا، بس هُم ترابُطهم بينهم وبين بعض أقوى، لإن هُم قبليّا في الشُّغل بسنتين، وأنا في الشُّغل دلوقتي بقالي حوالي 9 شهور كده بالضبط.
امم. امم.
ف فتحسهم إن هُم متعودين على كده من قبل أنا ما أجي.
فاهم. أيوه، فاهم، آآ طيب على الأقل يعني حتى لو أنتِ علاقتِك بيهم كويسة وكده، يعني دي برضه حاجة كويسة في حد ذاتها، يعني ممكن تخلّيكِ إن أنتِ تعرفي تتكلِّمي بيهم معاهم برَّا الشُّغل حتى أو كده، بس خلّيني برضه أعرف أنتِ في أي حاجة حاولتِ تعمليها مثلًا عشان آمم آآ تتجنبي إن هو رد الفِعل اللي هو يضايقِك أو أي حاجة، أو إن أنتِ تعرفي تواجهي الخوف من من رَدّ الفِعل ده، والّا أنتِ لسه ما فيش أي حاجة حاولتِ تعمليها؟
امم.